Na okay, verstehe. Ja, das ist natürlich auch 'ne Ablenkung, aber das Gute ist, das ist ja eine Ablenkung, die du bis zu 'nem gewissen Grad ja selber kontrollieren könntest. Ähm, also, das ist etwas, wo du die Chance hättest, das 'n bisschen mehr zu strukturieren. Ähm, wenn du dir vielleicht einfach mal vornimmst, als Beispiel jetzt für 1 Arbeitstag, äh, dir 'ne Uhrzeit vorzunehmen: „Von dann und dann werde ich auf kein keine Gespräche, die nebenbei privat ablaufen, doll eingehen. Sondern da ziehe ich durch und, äh, danach kann ich mir das auch gerne mal erlauben.“ Aber das könnte ich mir vorstellen, kann auf jeden Fall helfen, wenn man sich das selber so 'n bisschen einrichtet. Klar, jeder findet es schön, mal mit anderen zu schnacken oder grade auch mit den Arbeitskollegen ist es ja schön, wenn das alles so toll läuft. Ähm, aber ich denke, das Positive daran ist, dass das ein Aspekt ist, den du kontrollieren kannst. Weil vieles kann man ja nicht kontrollieren, wie wenn ein wichtiger Anruf reinkommt zum Beispiel oder jemand wirklich was Wichtiges von dir braucht. Aber das wäre jetzt zum Beispiel 1 Punkt, wo du die Störfaktoren so 'n bisschen minimieren könntest.
Ja, äh, das stimmt schon und, äh, ich fühle mich auch ein bisschen schuldig, weil ich mich halt schon ablenken lasse, 'n bisschen. Ne, aber 'n guter Punkt, ähm, vielleicht einfach mal, ähm, ja, vielleicht 'n Blocker oder so für mich zu machen, wo ich wirklich ganz entschlossen bin und sage: „Jetzt, ne, gehe ich auf nichts ein, was ich links oder rechts mal aufschnappe.“ Ähm. So'n bisschen mache ich das auch schon, wenn ich ehrlich bin. Also, ich mache mir schon mal meine Kopfhörer drauf. Also, wir haben ja, äh, spezialisierte Noise Cancelling Kopfhörer extra, ähm, weil wir halt 'n Großraumbüro sind und, ne, Hauptaufgabe ist ist Telefonieren, ähm, und höre dann halt Musik. Also, das hilft schon, dann. Ähm, n nur dann manchmal sieht man aus'm Augenwinkel, wie jemand einen anguckt, ähm, ganz erwartungsvoll, weil man irgendwie grad 'n spannendes Thema hat oder so, womit man zu tun hat. Und, äh, d ja, das ist dann nicht ganz so leicht, <laughs> dann ni nicht kurz nach links oder rechts zu gucken und irgendwie, äh, den den Blickkontakt zu erwidern. Ähm, aber ja, eigentlich sollte ich das nicht oder vielleicht drehe ich mich dann eher weg oder so. Das würde vielleicht auch helfen. Äh, weiß nicht.
<chuckles> Mhm. Mhm. Okay. Mhm. <chuckles> Mhm. Aber super gut, dass ihr diese Kopfhörer habt. Das ist ja schon mal super hilfreich und vielleicht kannst du die ja dann auch einfach öfter b benutzen. Und ja, mit der Ablenkung, dass man auf Blicke reagiert, ist absolut menschlich, so reagieren wir halt. Ähm, aber ja, da wie du selber auch schon gesagt hast, müsste man sich vielleicht hier und da mal 'n bisschen mehr disziplinieren oder den Fokus mehr auf die Aufgabe lenken, auch wenn's manchmal schwierig ist. Aber du hast ja auch sogar gesagt, dass du das schon